Ну да, тут главное подобрать что-то, чтобы зацепило. Э, вот, у нас как-то всегда было то там футбол, щас вот они постарше, там и, м, как его, м, гольф. Эм, ну, и просто уже с друзьями по городу ходят так, там гулять.
Конечно. А. Ну да. Ну, всё-таки, если это подростки, то тут, конечно, прежде всего сохранить как-то спокойствие, потому что не злить подростков, потому что злые подростки- это тоже может быть опасно. <laughs>
Н-да. <laughs> Это опасно для жизни точно.
Да, опасно для жизни, для ментального здоровья всех, э, рядом находящихся. <laughs> И, с другой стороны, тоже от них как-то ожидать, чтобы они ладили по гаражам, ну, как-то это было бы уже <chuckles> странновато, ах, бы.
<laughs> Это точно. Это, м Да, да, в э в определённом возрасте иногда уже, слушай, д лучше пусть вот там сидеть у компьютера. Я хотя бы знаю, где они что делают, потому что, ну, тут возраст, когда там уже начинается всякие вечеринки туда-сюда, то всё-таки спокойнее с компьютером.
У, точно. М.
Э, а, м, безопаснее.
Это да. <chuckles> Н-да, это, конечно, э мгм.
Ну Я просто подумала, что ещё, знаешь, когда, м, дети маленькие, да, вот тоже иногда родители, которые принципиальные, там: "Вот тебе 20 минут, после этого выключай". Вот скока из этого скандалов. Вот иногда, мне кажется, разумнее вот купить себе это время спокойствия и не мучить ни себя, ни ребёнка. Вот эти вот, э, постоянные скандалы из-за того, что вот: "Твоё время вышло, сдавай телефон".
Мгм. Ой, да. Ой, да. <laughs> Н-да. И тоже прежде всего родителей жалко. Это столько нервов уходит на то, чтобы на все эти то ругань, и на все эти, э, крики, ссоры, слёзы и сопли детей. Ну, а скажи, а, например, это, может быть, как-то у вас всё равно есть какие-то правила, например, на ночь? То есть, чтобы, ну, например, за час до сна оставить все гаджеты, чтобы как-то мозг разгрузился. Или вам как бы нормально?
Да. Ну, слушай, вот с этим на самом деле тяжело. Тут я бы хотела, чтоб у них какие-то были привычки, эм, более здоровые, потому что это сложно выключить вечером компьютер, особенно когда все друзья там вот тока собрались. И я не знаю, почему они там все ночами игры играют. Но, ам, тут вот это сложновато. Я пытаюсь, конечно, напоминать и как-то предлагать что-то, ам. Там, не знаю, можно принять ванну перед сном или хотя бы просто лечь в кровать и полистать те телефон уже в кровати, чтобы хоть немножко ус э, ну, тэ м как-то успокоиться, ам, а не перед компьютером сидеть. Но вот это вот сложный момент. М, тут я бы, да, хотела немножко изменить, но это уже сложно, потому что такая привычка въевшаяся, хм.
М. <laughs> Н-да. Мгм. Н-да. Ну, з